آه طبعًا ده من زمان جدًا. يعني باقول لك من أول م عارف أنت اللي هو إيه، من أيام بقى لمّا الأطفال كان بيلعبوا في الشارع بقى وهمّ صغيرين، أنا كنت نَفْس الكلام كده. يعني أنا وقتها كنت باشوف بقى ناس، اللي هو ناس أكبر منّي بيلعبوا كورة وبتاع، فبدأت إن أنا ألعب معاهم. فاللي هو إيه لمّا لاقيت إن الموضوع حلو كده، ولاقيت فيها حركة و واللي هو إيه فرهدة كده آآ، فأنا كنت باحب أوي أنا كنت شَقي أوي وأنا صغيّر، فحبيت أوي الكورة دي. فقعدت بقى ألعبها لحد ما دخلت الإبتدائي والإعدادي، وطبعًا بقى إيه فترة الثانوي دي يعني أحسن فترة طبعًا بقى عندي بصراحة.
آه، يعني أنت أنت كنت بتحب الموضوع أوي. الموضوع بالنسبة لك كده كان ب يعني كان حاجة شِبه إبداعيّة. لأن دي يُعتبر أنت أكتر حاجة شاطر فيها. <smacks lips> فأنت كنت بتحبها من دي. عايز أقول لك يعني الكورة من أهم الحاجات اللي أنت لو لعبتها بتهوّن عليك جدًا. بعيدًا بقى عن أنت لو أنت بدأت فيها من صُغرك أساسًا ممكن ربنا يكرمك كده وتكون زي محمد صلاح.
آه، بالضبط. والله يعني طبعًا حاجة زي كده مثلًا الواح إن مثلًا الأهل مثلًا يهتموا ب بطفل مثلًا عنده الهواية دي، فبصراحة يعني حاجة زي كده ممكن ينجح طبعًا، وزي ما بتقول ممكن يبقى زي محمد صلاح عادي جدًا، بس يعني من ناحيتي أنا، أنا لأ، أنا خلاص اللي هو إيه يعني عدّى عليَّ الوقت، فأنا علشان ما كنتش شايف الإهتمام أوي يعني من من أهلي فيها، فلأن إيه، همّ ما كانوش بيحبوا إن أنا ألعب كورة. علشان بقى الإصابات بقى أنت عارف وكده، فبس أنا كنت باحبها أوي وكنت مُبدع فيها.
أيوه، أيوه، في الوقت الضايع والحاجات اللي زي دي. كويس، طب أنت أكيد طبعًا بما إنّك بتحب الكورة، فأنت في العادي ممكن ت ت تلعّب ولادك كورة، أو إن أنت تقول لهم يالّا بينا نلعب كورة أو تمرّنهم على الكورة يمكن يحبوها ويمكن هم بقى اللي يطلعوا يعني محمد صلاح <laughs> يعني إحنا عايزين محمد صلاح، عايزين محمد صلاح تاني، ده اللي أنا قصدي عليه.
آه، بالضبط. آه، بالضبط كده.